بالضبط كده، فهو أنت بتفكّر في الحاجة دي هي الأساس، وتبتدي بقى إيه الحاجات البسيطة جنبها إن أنت مثلًا تزوّد، لإن لازم طبعًا على حسب العدد اللي جاي لك إنّك لازم طبعًا تزود السُفرة، أو بقى لو أنت بت ما عندكش بقى وقت أو إن أنت مش معاك حد يساعدك، ومحتاج تبقى مرتاح عشان الضيوف اللي جاية أو حاجة، فممكن بقى ساعتها آآ أنا عن نفْسي باميل إن دلوقتي بقى في ناس كتير الشغل بتاعهم، مثلًا بيعملوا أكل حلو فبيبتدوا ي يسوّقوا لنفْسهم إن هُم بيعملوا أكل، فممكن ببساطة جدًا أكلّم حد من الناس دُول يعملوا ال الأنواع اللي أنا محتاجاها، هُم أكيد بيبقوا professional في الموضوع عني، يعني ي يعني هُم أكيد عملوا كذا حاجة، عملوا كذا سُفرة ي تقدر تقول لهم مثلًا أنا جاي لي 20 فرد، فهي تقدر تحدد بالضبط إيه نوع الأكل، وإيه الحاجات اللي جنبه اللي تقدر تكفّي 20 فرد، فطبعًا أنت كده وقتها بتسهّل على نفْسك كتير، وقتها بقى ممكن ما تدوّرش أوي على الأكل الhealthy والأكل اللي مش صحّي، آآ أقصد إن أنت خلاص، بيبقى هدفك هي العزومة وعدد الناس والأكل اللي هيتحط قُدّامهم، آآ أكتر من إنّك تفكّر يعني اللي هو مش وقته يعني، أنت بقى مع نفْسك في البيت ابقى اعمل <chuckles> بالضبط.
اهم. اهم. اهم. اهم. اهم. اهم. اهم. اهم. أكيد. اهم. اهم. مش وقت اللي هو نُقعُد ن ندوّر على الhealthy وال والمؤذي، إحنا عايزين بس ضيوف جايين لنا و وربنا كده إيه يعني إيه، يُستُر المناسبة دي تعدّي وكلّ ال ال المح الاحتياجات موجودة، ما يبقاش ناقصهم حاجة.
بالضبط. بالضبط كده و ولو
طيب. أنتِ شايفة إن الحاجات دي بتأثّر على ال ال ال آآ يعني بتأثّر ال الأكل برّه بيأثّر في تكاليفها عن الأكل في البيت؟ يعني أنتِ أنتِ إزاي بتاخدي القرار ده يعني؟
طبعًا.